Ê, chào bạn, thì dạo này á mình có gặp nhiều người bạn của mình á, bị rơi vào một cái tình huống là, kiểu, ờ, làm điều mình thích, nhưng mà ba mẹ thì hông hiểu, nên là đôi khi là, hông có cho đó là một cái công việc thật sự nữa, thì đôi khi là họ bị mệt mỏi vì cái việc phân chia công việc nhà trong gia đình á. Thì hông biết là bạn có đang, ơ, gặp cái vấn đề đó hông ha?
À! mà thật lòng mà nói đó bạn, thì cái chuyện mà phân chia việc nhà vậy nè, nghe thì nhỏ nha, chuyện nhỏ xíu à, nhưng mà chứ nhiều khi á, nó là cái gốc của đủ thứ cảm xúc tiêu cực, hay là cái, a, gốc rễ của mọi cái việc cãi nhau ở trong một gia đình luôn á nha. À. Sống chung với người thân nè, dù cho là vợ chồng, rồi ừ, anh chị em, hay là cha mẹ đều có một ít nhất một lần mình thấy ấm ức á, là tại sao mình làm quá nhiều vậy mà người ta hổng thấy, hay là tại sao người nhà mình nè làm ít á, cũng có nha.
À! Đúng, đúng rồi. Kiểu, ơ, có nhà già, thì, mình thấy là có quy tắc rõ ràng á, nhưng có vài nhà thì lại mình thấy là không có một cái gì hết, kiểu, ờ, ai, kiểu, chỉ làm cái phần của họ thôi, hoặc là đôi khi là họ còn hông làm nữa cơ, chừa lại hết cho người kia làm.
Chính xác luôn đó nha, hồi trước mà còn ở chung với gia đình n mình á thì mình thấy là mình là người làm việc nhà nhiều nhất nè, hổng ai bắt hết trơn á, mà là, kiểu, tự nhiên thấy dơ á là mình hổng có chịu nổi. Cho nên làm hoài á, thành ra mặc định là mình là người làm luôn, rồi mọi người cũng quen luôn. Có những hôm mình đi làm về mệt rồi nha, nhưng mà em trai á mình á vẫn nhất quyết là hổng có rửa chén để cho mình rửa, rồi đang chén bát thì đầy sàn vậy đó, rồi sàn nhà cũng dơ dơ lem nhem. Đó, cũng bực dữ lắm á.
Ồ. À. Ủa, rồi vậy l lếu mà lúc lúc mà bạn gặp cái tình huống đó, cái bạn bực rồi bạn bạn sao? Bạn phải bạn để nguyên cái đống chén đó luôn? Hay là bạn vẫn phải bạn cắn rứt bạn rửa cái đống chén đó cho em của bạn?
À, mình rửa chứ, tại vì mình thấy là mình cũng ngứa mắt, mình hổng có chịu được mà. Nhưng mà cái khó chịu thì vẫn ở trong lòng mình nha, cho cho đến hôm sau luôn á, mình vẫn phải tiếp tục dọn. Rồi lâu lâu á, chỉ cần ai nói một câu vô tình thôi, ví dụ như, a: "Chị hai thấy chị hai đi đổ rác giùm em", đó, cũng làm mình thấy khó chịu nữa, giống như công sức của mình bị coi là hiển nhiên vậy đó.
À. Ừm. Kiểu, bị bị bị cứ xem như vậy, riết làm mình, kiểu, cảm thấy mình bị khó chịu trong người á, nó cứ ấm ức trong người á. Rồi bạn bị như vậy cái lúc đó nó ảnh hưởng cái tâm lý, cái tinh thần của bạn nhiều hông? Rồi sau đó là bạn giải quyết cái chuyện đó bằng cách nào? Kiểu, ờ, bạn chọn nói chuyện với ba mẹ trước, hay là bạn nói chuyện thẳng với người em luôn?
Đúng rồi. À, lúc đó thì mình khó chịu chứ mình cũng khó chịu một thời gian khá là dài đó nha, cho đến một lúc á mà mình bực quá mình chịu hổng nổi nữa rồi, mình mới ngồi nghĩ trong đầu á là, ủa, sao tại sao mình giận mình hổng nói ra ta. Thực ra á người ta đâu có biết, họ cũng đâu có biết mình khó chịu nếu mà mình hổng nói đâu, họ đâu có đọc được suy nghĩ hay ý nghĩ gì của mình đâu. Đó, cho nên là từ lúc đó mình mới tập á là nói chuyện về việc nhà đàng hoàng hơn luôn á, mình mới hẹn, g gọi là, một bữa ăn gia đình, mình có đủ mọi người ở đó thì mình sẽ nói là "Ba mẹ ơi, à, con thấy, ơ, dạo này con làm việc nhà hơi nhiều, công việc c của con ở công ty cũng nhiều nữa, chắc là gia đình mình chia lại, à, việc nhà sao cho nó hợp lý đó." Rồi mình nói là "Mẹ"
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ, thì, kiểu, ơ, đúng rồi, bạn bạn có thể kể cho mình thêm về cái những cái, gọi là, nguyên tắc mà lúc đó bạn nói với gia đình về cái việc mà nên phân công như thế nào cho nó hợp lý hông? Để mà không phải ai cũng cảm thấy bứt rứt vì mình làm nhiều hơn người khác á bạn?
À, mình sẽ nói thẳng luôn á, mình sẽ phân chia thẳng công việc và nói thẳng luôn, à, tại con đi làm rồi cho nên là mẹ phụ con cái phần nấu ăn, rồi con sẽ làm cái phần phần lau dọn sau, rồi cái việc đổ rác nè thì, a, sẽ chia ra, ví dụ như con á thì con sẽ đổ vào ha Hai, Tư, Sáu, còn Ba, Năm, Bảy, Chủ nhật á thì em trai con thì nó chỉ đi học thôi nè, hổng có đi làm á thì nó sẽ nhận cái phần đó, rồi dọn dẹp nhà cửa thì cứ cuối tuần á thì mọi người sẽ cùng nhau làm ví dụ như lau nhà, dọn nhà vệ sinh các thứ đó, thì dọn ban công đó thì cuối tuần cả nhà mình cùng làm cho nó vui, đó.
Ờ. Ừm. Ồ, thì nói chung là nhờ cách đó mà ch chắc, kiểu, ai cũng cảm thấy là, ờm, ai cũng phải ai cũng có việc làm và không phải là, ờ, cứ một mình mình là phải làm hết, đúng hông bạn? Thì hông biết là cái cái, ờ, s gia đình bạn sau khi mà đã thiết lập ra những cái nguyên tắc đó thì mọi chuyện đều có khá hơn hông ha?
Đúng rồi. À, khá hơn nhiều nha, nhưng mà á, mình có có để ý á, là, lúc mà mình nói cái nguyên tắc đó đó, mà mình nói vào lúc tâm trạng cả nhà đang vui á, thì mọi người rất là ô kê làm theo luôn, ừm, chứ đừng có nói khi nào đang nóng là được rồi đó.
Ồ! Nói chung là cũng mừng về cái chuyện đó ha, thì hông biết á là, ơ, bạn có nghĩ là về cái cái yếu tố văn hóa đồ nó cũng có ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà, ờ, phân bố việc nhà trong gia đình hông? Kiểu giữa, ơ, nhiều nước, hay là giữa châu Á của châu Á và những cái châu lục khác á bạn?
Mình nghĩ là có nha. Ví dụ như là ở bên châu Âu, Châu Mỹ nè, thì, có v vẻ là người nam á, và người nữ á, phân chia công việc, a, nhà khá là đồng đều với nhau, ví dụ như là ai rảnh thì người đó làm, đúng hông? Ơ. Ai thấy á thì làm, nhưng mà ở châu Á mình á, thì mặc định á, thường á, là phái nữ sẽ là người làm, còn phái nam là người ra ngoài kiếm tiền, cho nên là việc nhà thường mặc định cho con gái làm à. Nhưng mà sau cái vụ mà mình đưa ra quy tắc cho cả nhà rồi nói thẳng với ba mẹ là mình cũng có công việc bên ngoài vậy đó, thì cũng khá là ô kê rồi đó.
Ừm, đúng rồi. Ờ! Đúng rồi. Ừm. Ờ, mình nghĩ là cái vấn đề mà Việt Nam mình thấy là, người nữ làm nhiều hơn người nam là, tại vì nó bị ảnh hưởng từ những cái định kiến từ xưa luôn á bạn. Nên là cái gì cũng phải bắt, ơ, liên quan tới nhà cửa là bắt nữ làm hết, thì nó vô hình chung tạo ra một cái định kiến nói chung là nó không hay. Thì hông biết là lúc đó, ơ, mình cũng mong là sau này, kiểu, người ta cũng đã thay đổi nhiều về cái định kiến đó rồi á, bắt đầu từ cái gia đình của mình trước nè, sau đó thì cũng có thể tuyên truyền qua cho những người bạn của bạn đó, rồi mình sẽ nói chung là mình phát tán rộng ra là không cái cái việc làm việc nhà là nó nó không phải trở nên cho nữ nữa mà là nó dành cho tất cả mọi người trong gia đình đó bạn.
Ừm. Đúng rồi đó, ừm, chính xác luôn ha. Làm việc nhà á, ai cũng làm đồng đề với nhau á thì ai cũng sẽ thấy được tôn trọng nè, thấy công bằng hơn rõ ràng luôn á. Cái này chắc là, gọi là, cái gì ta, cái truyền thống từ thời nho giáo rồi, đúng hông? Du nhập ở Việt Nam của mình từ rất là xa đời luôn.
Đúng rồi. Đúng rồi, thì, ơ, kiểu, có thói quen. Mình nghĩ là cái này là cũng đúng á, tại vì ờ, và, à, mình cũng muốn thêm một câu hỏi nữa là sau những cái lần mà đó đó, thì bạn có nghĩ là cái việc mà giúp đỡ nhau trong cái việc nhà cửa trong gia đình là có, ờ, gọi là, giúp đỡ nhau chia sẻ những cái, gọi là, áp lực trong gia đình hông?
À, có chứ bạn ơi. Ờ, thiệt ra cái điều mà mình nghĩ là khó nhất nha ở trong cái chuyện mà chia sẻ công việc nhà á, ừm, là ai là người phải nhớ rồi hôm nay hết nước rửa chén rồi mai ai đổ rác, hay là bữa sau ai đi mua đồ ăn á. Nhiều khi á, ừm, hông phải là một người làm hết hay là mình cố gắng nhớ cho đúng cái quy tắc của mình, mà công bằng á hông phải là chia đều hết từng việc mà là chia đều cái trách nhiệm với nhau luôn. Ví dụ như hôm nay mình thấy em trai mình nó nó đi học cả ngày mình mệt rồi thì mình có thể phụ nó, và ngược lại ngày mai á em trai mình thấy mình đi làm quá mệt rồi thì cũng có thể phụ cái phần việc của mình. Đó, trách nhiệm á và tình cảm gia đình á nó phải đặt ở cùng một lúc ở đó thì công việc mới công việc nhà nè hay là tình cảm gia đình của mình mới đi lên được.
Ừ. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, thì còn những cái, kiểu, đôi khi người ta thì sẽ có khái niệm là, ờ, những cái người mẹ đi đôi khi là sẽ thấy cái việc đó, ờ, là của con họ đì phải làm đi nữa, nhưng mà khi họ thấy cái họ phải làm, thấy là phải làm liền á, nên là họ hông có chờ tới con của họ phải nhớ, nên thành ra là họ tự gánh vác cái việc của con họ cho họ làm luôn. Thì hông biết là à, có thêm một cái, ơ, thủ thuật nữa là bạn mình nghĩ là nếu mà có thể á, bạn có thể nên nói với gia đình của mình là mình áp dụng một cái, ơ, ờ, gọi là, nguyên tắc One Touch á, là khi mà thấy việc, ai mà thấy việc đó nếu mà nó có thể làm hoàn thành trong thời gian ngắn đi, thì mình nghĩ là cũng nên làm liền để mà tránh phải dồn ép cái công việc đó cho những người sau nữa.
Ừm, cũng đúng nha, mẹ mình cũng là người như bạn nói đó, mẹ mình á, mà thấy con cái hay cái gì đó, mặc dù có la nha, nhưng mà á, sau đó vẫn làm giùm à. Cho nên là á, đôi khi mình với em trai mình cũng hay bị trây lười luôn đó. Và dạo này á thì mình đúng rồi.
Ừm. Đúng rồi, như vậy cái, ơ, bị ỷ y á, đúng hông bạn?
Đúng rồi, cho nên là dạo này á, thì có dùng thêm vài mẹo nhỏ, để mà mọi thứ bớt áp lực. Ví dụ như mình cũng có xài những cái app như là Google Keep nè, để mà chia cái checklist luôn, coi như ai làm cái gì đó thì mình tick cái là xong. Hoặc là mình có vẽ thêm cái bảng phân công nữa dán ngay cái tủ lạnh luôn nè, nhìn dễ nhớ, mà ai cũng thấy công bằng hết. Ngoài ra á, mình cũng có áp dụng thử cái nguyên tắc One Touch như bạn nói ha, mình thấy cái gì á, mình mình nên làm liền trong 2 phút á, là mình làm luôn à, hổng có trì hoãn đâu. Những cái thứ đó, nghe nhỏ vậy thôi á, nhưng mà khi mà áp dụng á, đúng là nhà mình đỡ căng thẳng hẳn luôn đó.
Ờ. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, mình nghĩ nó sẽ đỡ áp lực lên từng người, nhất là những người mà cò vừa phải làm trong công việc, ờ, ở nhà mà vừa phải có đi làm ở ngoài giống như bạn nữa, thì vừa phải gánh lực, cái gánh chịu cái áp lực mà vừa đi làm về cái phải làm nhìn cái đống việc nhà, trời ơi, nó chán, đúng hông bạn? Thì, hông biết là sau cái chuyện đó đó, thì, nhà bạn có, kiểu, mà họp gia đình mỗi tuần, để mà mình, ờ, cập nhật, ừ, cái vấn đề đó hông ta? Kiểu đã có ai làm tốt chưa, hay là cần thêm thay đổi những gì hông bạn?
Trong 1 tuần đầu á, thì thiệt ra em mình á, vẫn chưa có hoàn thành tốt lắm đâu, cho nên là vẫn phải họp trong 1, 2 tuần đầu á. Tại vì lần đúng, cái tuần đầu đó luôn đó, mình cãi nhau với em trai á, chỉ vì chuyện ai phơi đồ thôi đó. Lúc đó thì mình đúng nha, người ta cũng nghĩ họ đúng luôn, em trai mình cũng nó cũng nghĩ nó đúng nè, cuối cùng hai bên im lặng cả buổi luôn. Rồi tối đó thì ba mẹ và mình nói chuyện với nhau á, ờ, mới nói là á, thật ra ai phơi đồ cũng được, nhưng mà nếu mà thấy người này làm giùm phần của mình rồi á, thì tuần sau á, nhớ làm lại trả cho ta, đừng có để chị phải làm hết hay là đừng có la em những cái việc nhỏ vậy đó, cho nên là ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy có những người nữa là, kiểu, ơ, ở chung không phải là với ba mẹ đâu, nhưng mà họ đã ở xa, ở chung với họ hàng đi, thì họ lại bị cái, ơ, mẫu thuẫn, kiểu, kiểu như là, ăn chén ai người đó rửa, kiểu, hông có, gọi là, rửa chung cho nhau. Tại vì người kia ăn cái để vô đó, để vô cái bồn rửa chén, xong người kia cũng vậy. Xong cái tới lúc rửa thì chỉ họ chỉ rửa đúng cái bát của họ thôi, họ không có rửa hết, tại vì khi mà họ rửa cái họ sẽ cảm thấy như là, ờ, cái gì, kiểu, cũng phải làm cho cái người còn lại á, nên là họ cứ làm cái phần của họ thôi, từ nấu ăn cho đến rửa chén đồ á bạn.
À, đúng rồi nè, nhưng mà thiệt ra mình nghĩ á, nếu mà mình ở riêng với lại một người họ hàng hay là không phải gia đình thân thiết lắm á, việc chia việc rõ ràng như vậy cũng khá là hợp lý, để mà hổng có ai tị nạnh nhau rồi hổng có ai cảm thấy như là hổng có công bằng đó, thì mình thấy cái cách đó cũng khá là hợp lý, cũng ô kê. Thật ra á, chia sẻ công việc á, cũng là chia cái tình thương, chia cái sự tôn trọng cho nhau đó bạn, hay là á, ờm, ừm, tại vì khi mình thực sự mà mình thương người ta mình cũng muốn người kia đỡ cực, đỡ mệt, đúng hông? Nhưng mà nhiều khi cũng phải nhớ là người kia cũng cần phải biết thương lại mình nữa nè, công bằng hổng phải năm mươi năm mươi đâu, ừm, mà cả hai cùng cố gắng nè.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, người kia cũng phải biết là, mình làm cái hành động đó là vì mình tôn trọng mà mình nói chung, gọi là, mình muốn người ta đỡ cựcm chứ hông phải không được xem cái điều đó, giống như là, điều phải làm, đúng hông bạn?
Đúng rồi đó, hôm nay á, chia sẻ với bạn mình cũng thấy á, là, ừm, đỡ hơn những cái gánh nặng về phân chia việc nhà với người thân nè, cảm ơn bạn đã cho mình cơ hội để chia sẻ ngày hôm nay nha.
Ừm, cảm ơn bạn vì đã chia sẻ cho mình những cái mà tình huống thường gặp trong gia đình nè, và cũng có thể là những cái, ờ, nguyên tắc và những cái mẹo để mà chia việc trong gia đình luôn nha bạn.
Ô kê, chào bạn ha.
Mình chào bạn ạ.